No, pues, no sé, hay mm hubieron cosas que pasaron antes, entonces no no acabé de prepararme como quería. Eh, me despidieron un mes antes de que yo fuera. <laughs>
Guau, <chuckles> terrible.
Pero al menos yo tenía, pues, como que todo arreglado, todo el el vuelo y esas cosas, entonces no fue tanto un problema pero, eh, sí no hice como que como que en el k-pop se acostumbra mucho a hacer como regalitos y, am, y figuras o o photocards, fanmade y así. Entonces
Pero pero a ver, no no conozco de esa cultura, explícame un poquito más, como regalitos, ¿a quién? ¿Cómo cómo a quién?
Sí. Ujú. Ah, a todos, mm, o sea, me tocó a mí recibir la la gente, los fans hacen de todo, como, eh, mm, en bolsitas, este, dulces o, eh, hay todo un ah, un mundo de coleccionismo en el k-pop, entonces también hay
Pero lo compartes, a ver, con la con el grupo de personas que tú fuiste o o co con las personas que están alrededor tuyo en el concierto, ¿con cualquiera? Guau, no conocía eso.
Ajá. Con cualquiera. Con todo el mundo. Sí, hay <chuckles> sí, cuando te estás formando como para entrar, hay gente que dice: "Ay, me me, este, me permites, eh, me guardas mi lugar", y van en la fila regalándole a extraños lo que trajeron. Mm.
Pues qué bien, no conocía eso. Entonces, no no tuviste tiempo de hacer eso ni la posibilidad, por lo que me dijiste, que te despidieron un poco antes.
Es muy lindo. Sí.